Mh, certo, certo. Immagino, immagino. Adesso, mi è venuto in mente un'altra cosa sai. Ehm, a volte è anche importante che l'amico, sai ehm, anche lì si vede se un amico ti vuole veramente bene quando q anche quando stai sbagliando, quando s ti stai comportando, stai perché siamo umani, facciamo anche noi errori, quando qualcuno comunque cerca comunque nel modo giusto, nella maniera giusta di dirti: "Ehi, mhmm, vo vorrei farti v ragionare e farti capire che secondo me, mhmm, stai un po'" <laughs> esatto, esatto. Cioè, mhmm, non a volte anche, non è giusto che, mhmm, quando magari una persona sta sbagliando, l'amico, che l'amico vero, si compiace, cioè, mhmm, a volte è un territorio un po' minato, perché non vogliamo offendere l'altro, però <tsk> sai adesso ci ripenso, una mia amica una volta, quando magari, mhmm, non so, mhmm, stavo f sbagliando delle cose nella mia vita, mi ricordo che mi ha fatto un po' un discorso, ma molto tranquillo, molto cioè sereno, dolce.
Sì. Okay. Erto. Esagerando. <chuckles> Sì. Mh, vero. Hai ragione. Okay. Sì, è rispettoso comunque.
Sì, sì, sì, e mi ha fatto riflettere su certe cose che ho sbagliato un po' nel nella nel mio quotidiano. E anche lì vedi, mhmm, anche queste cose sono importanti. Quello che comunque quando sbagli, non è che si compiace, ti f ti lascia andare: <scoffs> "brava, brava." Ma magari, mhmm, non so, mhmm, riesce anche a farti un po' riflettere, mhmm, sì.
E No. Ed anche, secondo me, uno specchio, no, di di quello che sta succedendo. Cosa che non farebbe nessun altro, perché magari non gli frega di, ehm, che tu faccia la cosa giusta, o che comunque faccia qualcosa di buono per te. Non gli interessa, dice: "Okay, vabbè, è la sua vita fa come le pare." Assolutamente è vero questo, però se un amico ci tiene, cerca di farti capire che magari questa cosa si può risolvere in un altro modo, che che le cose che che stanno succedendo lui c'è, ma magari, mhmm, ti può anche aiutare ecco a, mhmm, usare un metodo diverso, ecco, tutto qua.
Sì. Sì. Mh-mh. Esatto. Eh! Sì. Esatto. Sì. Esatto. Mh-mh. Sì. Sì, sì, è vero, è vero, esattamente. A volte ma anche semplicemente, a volte, farti riflettere, farti un attimo capire, perché ovviamente non possiamo mai costringere una persona contro la propria volontà, a cambiare idea su certe cose. Però almeno farti rifarti cioè il tentativo, ecco, il fatto che <chuckles> ci sta provando, ehm, fa mhmm, vuol dire molto secondo me, molto.
Erto, ci mancherebbe. Sì. Mh-mh. Secondo me. Ma poi soprattutto il fatto di essere felici di mhmm, di voler condividere una cosa, anche se quella cosa all'altro potrebbe "non piacere," tra virgolette, no, mhmm, non è semplice, e e qui sì, secondo me è giusto che l'amico ti faccia però, che ti possa dare una mano a vedere anche le altre soluzioni possibili.
Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. No. Sì. Concordo.

Sì, sì, sì, poi fortunatamente ho trovato persone più equilibrate, però ricordo che all'epoca, mhmm, mi ero accorta quanto fosse malsana questa cosa, di una persona che p parla solo lei e quando parli tu sembra che non è niente di che mhmm
Eh sì. Un po' Sì. No, esatto, quello, ehm, vuol dire non lasciarti comunque spazio, no? per en cioè per fare entrare la persona nella tua vita. Quindi se tu vuoi entrare proprio e prenderti tutto, eh eh, non lasci poi lo spazio di di far entrare l'altro nella tua, non non ha senso, anzi, ti svuota un po', no, del tuo valore se non sentirti riconosciuto in quello comunque che fai o in quello che vuoi condividere con l'altra persona.
Sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. Eh esatto. Sì. Sì. Mh-mh. Esatto. Sì, sì, sì, è vero, è vero.
Mh. Poi una cosa molto carina che mi viene in mente ,ehm, appunto, come ti dicevo, da poco c'è stato il mio compleanno, quindi ho pensato a una qualità di questa mia amica e lei abita un pochino più distante da me, non abitiamo nella stessa città, per motivi di studio e sapendo che c'era il mio compleanno a breve, mhmm, anzi circa 2 settimane prima, mi ha chiesto che intenzione insomma avessi perché sarebbe voluta essere presente, e quindi si sarebbe organizzata di conseguenza in modo tale che pot sarebbe potuta venire al mio compleanno. E questo mi ha fatto piacere tantissimo, perché io ancora non avevo pensato cosa fare, ma proprio con questo stimolo mi ha fatto pensare: "Okay, quel giorno voglio comunque stare insieme a lei". Quindi se vogliamo organizzare qualcosa sono contenta che lei ha piacere di esserci.
Mh-mh. Ah-ah. Mh-mh. Sì, mh-mh. Mh-mh. Mh. Ah-ah. Ah. Bello, bello, bello. Ah. Sì. Bello. Sì, sì, bello che p comunque vedi, uno fa vedere che ci tiene, che comunque l'interesse c'è, m s a anche queste piccole cose, solo il fatto di dire: "Io ci sono, a me mi interessa esserci per quel giorno". Sì, sì, sì.
Mh. Sì. Esatto anche perché dovendo organizzarsi capito, il fatto di farlo proprio preventivamente, per far sì che quel giorno ci sarebbe stata, mhmm, cioè per me quello è ha avuto un valore che che non si può veramente stimare.
Mh-mh. Mh-mh.

Es-esatto, esatto, esattamente. Quindi guarda sì, a me vengono in mente queste 2 cose, la lealtà e sì, la la chi la trasparenza, lim limpidezza ecco, mi mi viene mi viene in mente. E la positività anche, non so se tu vuoi aggiu sei d'accordo e vuoi aggiungere qualcos'al
Mh-mh. Sì. Giusto. Sì. Sono d'accordo. Sì, io uguale. Allora, la positività sono molto d'accordo anch'io, perché comunque penso che un amico mhmm, s sia importante che ti sproni un po', che ti motivi. Nel senso che, mhmm, se c'è un obiettivo che vuoi raggiungere, mhmm, non sia cioè non dico che debba, mhmm, pensare il contrario, cioè se pensa che non non puoi non è una cosa fattibile, non te lo dica assolutamente, però che se c'è qualcosa che comunque è difficile da fare, ma è consapevole delle tue qualità, che ti sproni a farlo anche se può essere difficile raggiungerlo, ecco.
Mh-mh. Sì. Sì. Certo. Certo, certo. Sì. Sì. Concordo, concordo. Sì, sì, sì. Ecco, ecco. Concordo lì
Sì, a volte un po' magari l'invidia può inserirsi in queste cose purtroppo e quella è sicuramente una qualità che non vorrei tra i miei amici. <chuckles>
Eh <sighs> s purtroppo sì, è una cosa davvero molto insidiosa, sì, sì, è vero, è vero. Sì, però sì, hai detto bene, la positività è comunque mhmm, sì, magari anche, mhmm, non so, evitare di, mhmm, come hai detto tu, magari, uhm, uhm, riuscire come dire a a farti vedere le cose nella prospettiva giusta. <tsk>
Esatto. Mh-mh. Purtroppo n Ecco, sì, è vero, assolutamente. Anche per esempio, secondo me, quando, ehm, si parla, n s mhmm, come dicevamo all'inizio della lealtà, soprattutto penso, mhmm, n nella mia chiave alla fiducia. Cioè il fatto di fidarsi del proprio amico secondo me è fondamentale. La fiducia è veramente una qualità che apprezzo, soprattutto potersi appoggiare in un momento magari un po' più fragile, no, ehm, all'altro senza pensare che l'altro possa, mhmm, farne, mhmm, tesoro per poterti tra virgolette "attaccare". Cioè essere tranquilli nel nell'aprirsi con l'altro deve essere una qualità che che c'è nel negli amici per me, altrimenti è impossibile <chuckles> stare con lui in maniera tranquilla.
Mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Sì. È vero. Sì. Sì. Sì, sì. È vero. Verissimo. No, è verissimo.